Hmm, ah, kailan mo unang sinubukang manood sa streaming service like yung parang Netflix, ah, recently lang ba or, ah, noon pa nakakapanood ka na ng mga ganitong streaming service?
Ah. Alam mo, um, dati naaalala ko mga taong, um, 2010, 2011 Alam mo yung mga pirated website na makikita mo sa ano, sa Google, yan, dun ako nag-umpisang manood ng mga gusto kong panoorin lalong-lalo na yung mga pelikula.
Ah. <laughs> Okey. Hmm, ano yung mga madadalas mong panoodin nung ano, nung way back pa?
Hmm, madalas akong manood ng mga anime, sa totoo lang.
Aha. Hmm, eh ngayon ba, nanood ka pa rin ng regular TV o puro streaming na talaga?
Um, sa ngayon, um, bihira na lang. Nap nanonood ako paminsan-minsan, pero parang sobrang bihira na, siguro isang beses isang buwan na lang, ganun.
Hmm, bakit sa tingin mo sobrang bihira na kasi 'di ba, ah, yung TV naman laging nasa bahay, 'di ba, pero bakit mas bihira ka na manood ng TV ngayon?
Hmm. Siguro, um, mas accessible na kasi pagka sa mga streaming services na natin siya pinapanood eh.
Hmm. So, since nabanggit mo na yung mga mas accessible, yung stre sa serm streaming services ngayong generation natin, eh anong platform yung madalas mong gamitin, Netflix ba, Disney Plus, Viu o may iba ka pang ginagamit?
Mhm. Mhm. Sa ngayon, um, siyempre nauuso ang Netflix kaya ayun ang madalas kong gamitin ngayon, Netflix, tsaka YouTube din. Hmm, madalas din yung YouTube.
Hmm, anong pinapanood mo madalas ngayon do'n? Maari mo ba ibahagi sa'kin yung pinaka-favorite mong pinanood or yung current na pinanonood mo?
Eh. Ayan, um, mada pinakapaborito kong pinanood no'n dati sa Netflix eh, yung Breaking Bad eh. Talagang sinubaybayan ko siya pati yung mga sequel niya.
Hmm. Tungkol saan yun yung Breaking Bad?
Ah, tungkol siya sa isang ano, isang, um, propesor ng college na nagkaroon ng cancer.
Hmm. Mhm.
Tapos yung nung pagkakaroon niya ng cancer parang ini-risk niya lahat. Ibig ko sabihin, na parang minindset niya na since mamamatay na siya, eh, bakit hindi niya na gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. At ang ginawa niya'y gumawa ng ano, ng mga ilegal na droga.
Ah, talaga ba? <laughs> Ah, i iyon ba ay movie o series?
Oo. <chuckles> Series siya actually.
Mm, ilang episode 'yon?
Ano din, madami din siyang episode eh. Siguro um 12 episode kada season tapos hanggang season 9 yata siya o season 10, ganun. Mahaba-haba din siya.
M minsan Anong platform mo siya napanood, Netflix? Netflix nga 'no?
Oo, sa Netflix, oo. Madami kasing napapanood sa Netflix na mga bagong ano eh, 'di ba? Hindi kamu ka noon na pagka dati sa TV kailangan abangan mo pa yung oras. Kailangan alam mo yun, may tamang oras ng pagpapalabas ng mga paborito mong palabas nun dati sa TV tapos maka-cut pa ng commercial. <laughs>
Hmm okey. Sabagay. Mm. Kaya nga eh. Tapos sa Netflix very accessible anytime di ba? Mm.
Oo, a although may subscription pero ano pa din. Um, kahit papaano, eh, convenient pa din, kumbaga kapag ka may subscription ka kasi walang ads ganyan. Pero
Ayun nga, eh. Sabagay.
ano din eh, minsan pagka mga ganun sobrang nalilibang ka sa panonood. Tapos, eh, parang nasosobrahan ka na. Yun naman yung parang pangit na naibibigay.
Eh, mahil ah, since na na na nabanggit mo na nga yung paraan ng panonood mo, minsan nalilibang ka or minsan nasosobrahan. Eh, ikaw ba, mahilig ka ba sa binge watching o isa isang episode lang kada gabi?
Mm. Mm. Ay naku, pag nanood talaga ako eh, alam mo yung parang sinasabi ko lalo sa madaling araw, isang episode pa.
<chuckles> Ta's dadami pa.
Talagang nara ho-hook oo, napaparami ako ng panood. Talagang na ho-hook ako dun sa ano, sa pinapanood ko.
Eh, ano ba yung genre ng movie na parang talagang kaya mong tapusin nang isang araw kapag talagang bumabad ka sa Netflix?
Ay naku, mahirap yan ah. Um, siguro
Mm. Action ba, romantic, more on ganun ba para matapos mo agad nang isang araw, yung talagang excited ka anong anong genre ng movie?
Mm. Siguro, um, yung mga parang documentary.
Hmm.
Iyon, mas ano ko eh, para sa akin ang mga documentary na palabas eh, parang, um, totoo, totoong ano, pangyayari talaga. Mas naho-hook ako sa mga ganun.
Mm. Hmm, okey. Eh bumalik naman tayo do'n sa nakaraan, yung parang sobrang hilig mo talaga sa TV, kasi do'n naman nag-umpisa la 'no, sa regular TV? Eh, naalala mo pa ba yung huling TV show na talagang inaabangan mo sa regular TV?
Mm. Hmm. Sa TV show talagang walang makakatalo sa Eat Bulaga. 'Di ba, parang tradisyon na yan na pa pa panoorin yung Eat Bulaga tuwing tanghali nung mula nung bata ka.
<laughs> Oo. Mm. Hmm, sinong mga ano mo, mga kasama mo nun manood?
Oh, siyempre naalala ko nung dati, um, kasama ko manood yung mga magulang ko. Papaluin pa nila ako nun pagka ano, hindi ako natulog sa tanghali. Yung mga gano'ng bagay, napaka-nostalgic lang.
Hmm. Hmm. Eh, ngayong uso na yung di ba yung, ah, Netflix o mga streaming services. Mas madalas mo pa din bang nakakasama yung pamilya mo na manood?
Mhm. Ah, siyempre naman. Ah, kung dati sa TV, eh, sama-sama kaming nag-aabang ng palabas. Eh, ngayon sama-sama na kaming nagbi-binge watch kumbaga.
Hmm, okey. Eh, paano mo pinipili? Kunwari manonood kayo ng family mo, paano mo naman pinipili yung kung anong series o movie yung panonoorin niyo? Depende ba sa reviews nung movie, mood, o yung mga recommendation ng friends mo?
Mm, mm. Siguro ah, depende sa mood kung ano yung halimbawa gusto ng isa na may nairekomenda siya. Tapos kung feel naming panoorin eh di iyon, papanoorin namin. Pero madalas nag-aano kami parang nagbobotohan kung ay, kung ano yung mas maraming, um, o kung sino yung mas gusto talaga sa isang pelikula, o series.
Mhm. Eh, sinong <chuckles> at least nagbobotohan kayo sinong laging ano, nananalo, <chuckles> yung ba yung mas bata ba, yung mas nakakatanda?
Ay, pagdating sa bagay na yan, eh, patas-patas naman ang lahat kasi talagang, alam mo 'yon, may mga pambato sila na movie. Alam mo kasi 'di ba sa Facebook, eh, may mga mga reels kumbaga na makikita mo ng mga short clip ng movie. Pagka naakit isesend na 'yon sa GC, "O, tara panoorin natin 'to," yung mga gano'n. Gano'n na ngayon, eh. Ganun na yung parang paraan ng pagsasama-sama ng pamilya pagdating sa panonood.
Mm. Mm. Hmm. Is nanonood kayo bilang isang, ah, pamilya. Ah, mahalaga ba o importante bang, ah, tignan muna kung tungkol saan yung isang movie o series na kailangan niyong panoodin bago niyo panoodin bilang isang pamilya?
Mm. Sa tingin ko, oo. Kasi, um, mahalaga na babantayan o kung ano yung nilalaman ng isang pelikula o series eh. Kasi, um, may mga bata din kasing nanonood. Syempre kailangan din naming ingatan yung mga bata na wag makarinig o makakita ng mga bagay na hindi dapat o hindi akma ano.
Agree. Mm, so, parang chine-check n'yo muna talaga, 'no?
Mm, siyempre. Pero dati kung naalala ko pagka manonood ka ng TV eh, alam mo 'yon, kung ano lang yung maipalabas lalo sa Semana Santa, 'di ba? O kaya
Tama. <laughs> Kasi hindi mo pa alam minsan kung ano yung kasunod <chuckles> na ipapalabas.
Oo, totoo. Et Eh, wala, naging ano lang din. Kumbaga, parang nandun yung excitement dati na parang hindi mo alam kung ano yung papanoorin mo. Asa sa'yo nalang kung e-enjoyin mo siya o hindi. Pero, in a se in a way na parang ano din, exciting sa pakiramdam kumbaga.
Mm. Mm. <sniffs> Eh, may limit ka bang sinusunod naman kapag nanonood ng, ah kunwari sa Netflix. May limit ka bang sinusunod like 2 episodes lang per night o go with the flow ka lang para mabalanse mo lang yung oras mo sa streaming services kaysa dun sa personal na oras mo?
Hmm. Hmm. Ah, siyempre inaano ko din 'yong mga dapat kong gawin muna, um, parang inaano ko muna, 'yong tinitingnan ko kung sasapat pa ba 'yong oras lalong-lalo na sa trabaho. Siyempre 'pagka araw ng trabaho eh, okey na 'yon siguro, isang series, isang araw, isang episode, gano'n. Pero siyempre pagka-day off, do'n tayo parang babawi kumbaga.
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Eh, ano namang komento mo kasi since nauuso na talaga 'tong mga, ah ang pinaka ang yung mga movies tsaka series. Kasi pinakakalaban kasi nila yung mga pirated. Pero naano, pero nabanggit mo kanina ano, eh, parang naranasan mo din manood ng mga, ah, pirated movies sa mga pirated website. Pero ano ang opinyon mo sa mga taong mas tumatangkilik ng pirated website kaysa magbayad ng subscription, ah, sa mga streaming services o kaya kahit yung simpleng pagpunta lang sa sinehan, magbabayad. Ah, ano yung opinyon mo na mas pinipili nila yung mga pirated?
Hmm. Oo. Mm. Oo. Alam mo kasi para sa'kin, may kanya-kanya silang pros and cons, kumbaga. Halimbawa, um, kung manonood ka man sa isang pirated na website. Oo, ah, libre 'yong mapapanood mo. Pero hindi ka naman sigurado sa quality, sa audio, o kaya 'yong mga kasi pagka pirated website, madaming pop-up na ano 'yan o baka mamaya may virus ka ng napipindot, 'di ba? Ayun naman 'yong parang ano niya, 'yong cons niya. Pero do'n tayo sa ano, siyempre 'yong pros naman no'n, eh, nakakapanood ka ng libre, 'di ba?
Mhm. Mhm. Mm. Sabagay. Mm.
Eh, o bet
Pero ngayon sa streaming services ba? 'Di ba, nagbabayad ka ng subscription. Ah, sarili mo bang bayad 'yon o nagsha-share kayo ng account within the family?
Mm. Ano kami um, nagsha-share kami. Kasi okey din naman, eh. Um, pagka naghahati-hati kami sa bayad, mas nakakatipid kami. At the same time, ano din, um, mas nagiging accessible para sa amin 'yong isang streaming platform na 'yon na nakakapanood kami ng maayos, 'di ba? O, ah, do'n na lang din, ah isa-save na lang. Kumbaga pagka may gustong panoorin, gano'n na lang kasimple ngayon. Kumbaga n um, sulit naman 'yong bayad para sa'min.
Mm. Hmm. Mas madali na lang. Sabagay, sang-ayon ako diyan. Eh, para sa 'yo ano ba 'yong pinakamagandang naidulot ng streaming <gasps> sa pamilya at tsaka sa sarili mo, ah, convenience ba, <gasps> ah, iba't ibang content 'yong nakikita mo o control sa oras?
Sa'kin, uhm, para siyang ano eh, para siyang puwedeng makasama, puwedeng makabuti. Oo sa, uhm, sa ikabubuti natin, oo sobrang convenient niya anytime puwede kang, uhm, manood o kahit nasaan ka man, 'di ba 'pag nababagot ka. Pero, ano din eh, pag sumosobra ka parang masama din sa ano eh, uhm, parang sa katawan natin 'yong screen time.
Mm. Mm. Mm. Sabagay, mas parang nababawasan 'yong attention span mo 'no?
Tama, o mismo.
Eh, sa tingin mo, <gasps> uhm, bukod sa sinabi mo kanina na convenient talaga, kasi anytime puwede talagang mapanood or makapanood ka ng streaming basta may subscription ka or internet, 'di ba?
Mhm. Oo.
Eh, nami-miss mo pa rin ba yung dating TV experience, like may commercial yung yung before na sabay-sabay talaga kayo nanonood sa TV, katulad yung sinasabi mong Eat Bulaga, tapos may fixed schedule. Ano yung nami-miss mo pa rin sa TV experience, yung dati?
Mm. Oo. Sa'kin ang nami-miss ko din is yung parang, um, yung bonding. Kasi para sa'kin naging unique.
Mm, paano naiba paano naiba yung bonding ng panonood sa TV. Di ba nagbo-bonding din kayo sa family gamit yung streaming services? Bas bakit mas gusto mo yung before?
Mm. Eh kasi noon eh, 'di ba may mga commercial sa pagitan ng mga palabas. Tapos ang hindi ko makakalimutan dun, tuwing nagco-commercial, kanya-kanyang punta ng CR. Kumbaga, paunahan makaihi para maabutan yung palabas. Gano'n. Hmm.
Mhm. Ah. Oo nga, 'no? Kasi hindi mo pwedeng i-pause.
Oo, ayun naman ang wala sa, um, streaming platform sa ngayon. Kumbaga oo, um, hindi siya convenient. Pero andun yung parang uniqueness ng pangyayari nung mga panahon na yun.
Mm. Mhm. Eh bakit sa tingin mo talaga, ano talaga yung naging dahilan kung bakit parang mas kokonti na yung mga taong nanonood ng regular TV? Parang napapansi 'di ba, napapansin mo na mas matatanda nalang talaga yung kadalasang nakikitang manonood ng TV. Ah, sa tingin mo, nagbago ngayong generation?
Hmm. Oo nga. Ay, oo, talaga na, parang ano eh, nag talagang ang laki na ng pinagbago sa mula noon hanggang ngayon. Pero siguro parang nagiging parte na talaga yan ng panahon kasi 'di naman natin mapipigilan yung pagbabago eh. So, ang pwede na lang siguro natin gawin or best way na lang na gagawin natin is mag-adapt at i-appreciate na lang natin yung mga pangyayari o mga kaganapan na nangyari noon, 'di ba?
Mm. Mhm. Sabagay, sang-ayon ako diyan. Ito naman, kung may isa kang gustong baguhin o i-improve sa streaming services ngayon, ano yun tsaka bakit?
Mm. Ah, siguro o kung i-improve natin siya, sa streaming, ah, okey na ako diyan eh, wala ng problema. Siguro yung mga devices na ginagamit natin, yung talagang home theater. Ito totoo, nangyayari na din lang naman. Pero sana maging mas mura at maging accessible sa lahat.
Mm. Hmm. Hmm, kasi parang pinatungan pa ng tax, di ba?
Eh, siyempre ganun talaga, ah, pagandahan, pamahalan.
Oo. Ganun ganun na nga eh. So, parang sinasabi mo na, ah, kahit, ah, mura pero mas madaming device pa din yung magagamit, tama ba?
Mm, para mas sulit at tapos ma-enjoy ng lahat.
Hmm, ayun, maraming salamat sa lahat ng kuwento na iyong naibahagi, at ako ay labis na natutuwa. Salamat sa oras mo.
Ay, wa walang anuman. Maraming salamat din sa pakikinig mo, 'no? Natuwa ako dun sa naging usapan natin. Paalam.